تف تفتكري مسلسل اتفرجتِ عليه قريب، وحسيتِ إن هو مناسب جدًا إنِك تقعدي أنتِ وأولادك والأُسرة كلّها تتجمع عليه، حسيتيه إن هو أ يقدر حقيقي يجمع أُسرة حواليه ب بمختلف أعمارهم؟
هو كانت مسلسلات كانت أغلبها أجنبي، كان في مسلسل اسمه اللي هو الPirates of Caribbean وHarry Potter طبعًا، هم كانوا موهومين لمّا شافوه أكيد.
أكيد طبعًا، <laughs> الكبار نفسهم بيتوهموا بيه.
آآ اللي هي الحاجات اللي هي بالضبط الحاجات اللي هي أنا عارفة إن هم مش هيشوفوا مناظر ممكن ما يفهموهاش، أو مشهد ما ما يستوعبوهوش بمعني أصح، بالضبط، ف لازم الواحد يشوف بصراحة.
ما يصحش، امم.